Kak, aku pengen cerita nih, boleh enggak?
Boleh boleh, kenapa tuh?
Nah, gini nih, Kak. Aku tuh ngerasa ya, Kak, semenjak aku kerja nih ya, Kak. Semenjak aku udah kerja, semenjak aku lulus dari kuliah tuh aku ngerasa kayak susah banget gitu, Kak, rasanya untuk punya waktu luang yang bener-bener lowong banget gitu buat aku tuh bisa main sama temen-temen ataupun mungkin hanya sekedar apa ya, quality time buat diri sendiri gitu atau mungkin me time gitu ya, Kak. Kayak susah banget rasanya. Aku tuh udah kayak disibukkan gitu, Kak, sama pekerjaan di kantor, kantoran dan juga habis itu masih ada pekerjaan lain pekerjaan remote, belum lagi kayak nanti tuh malem Minggu tuh sering banget kalau pas libur juga pasti kan ketemu sama pacar ya walaupun itu juga jadi salah satu bentuk, eee, main juga sih, Kak. Tapi kayak
Iya. Oke deh. Inap. Oke. Oke. Iya sih.
susah gitu, Kak, aku untuk nyari waktu yang bener-bener luang untuk aku tuh ngelakuin hobiku gitu, Kak, yang bener-bener aku suka dari dulu. Dan pada akhirnya sekarang, bisa dibilang cukup terbengkalai sih, Kak. Gimana ya, Kak? Ada saran nggak?
Oke. Oke. Mmm, ada sih, Kak. Tapi aku boleh tanya-tanya dulu enggak nih, Kak, kayak hobi kamu itu apa sih, Kak, yang paling senang kamu jalanin yang sampai terbengkalai sekarang itu, Kak?
Oke. Jadi kebetulan aku tuh paling suka ya, Kak dari dulu nih, dari dulu aku kebetulan suka banget untuk nge-band karena aku pegang gitar dan juga vokal. Jadi selagi waktu itu aku belum lulus ya, Kak, jaman aku masih kuliah dan juga pas masih awal-awal banget ngantor jaman training itu kan pulang cuma mentok jam 4:00 sore ya, belum full time gitu, Kak. Jadi aku tuh masih bisa gitu, Kak, untuk ngumpul sama temen-temen, kita project-kan entah cover atau mungkin kayak, ya udah sekedar jamming aja gitu, main, nge-band atau bahkan dulu tuh bisa, Kak, kayak ngisi wedding-an gitu. Terus kayak di kafe-kafe, ngisi. Kan seneng juga gitu ya, Kak, rasanya karena kan hobi ya. Jadi untuk sekarang sih susah banget gitu, Kak, untuk ketemu waktunya sama temen-temen gitu.
Oke. Iya. Iya. Oke deh. Oh, ya ya. Betul. Mmm, iya iya, aku paham banget sih, Kak, kondisi kamu dan karena kamu juga disibukkan oleh kerjaan yang amat sangat banyak dan aktivitasnya juga kan lumayan produktif. Ya bisa dibilang kamu juga kesulitan untuk mengatur waktu untuk diri sendiri dan sama temen-temen ya, Kak. Tapi kalau aku boleh tanya lebih lanjut nih, Kak, ini tuh terjadinya udah lama kah atau baru-baru ini, Kak?
Boleh. Kejadiannya tuh, aku ngerasa bener-bener apa ya, Kak, hektik banget ya, bener-bener padet banget. Itu dimulai sejak bulan Mei, Kak. Jadi antara bulan Mei ke Juni, transisi gitu, karena kan, kebetulan aku nih, awalnya tuh, aku iseng-iseng gitu, Kak, untuk coba apa ya, daftar ke salah satu perusahaan luar negeri, gitu. E dia tuh, kayak sistem kerjanya remote gitu jarak jauh dan ya, sebenernya untuk kalau masalah dari uang sendiri ya, lumayan lah, Kak, karena kan dolar ya. Jadi aku tuh, ngerasa di apa ya, sangat terbantu banget gitu loh, dengan adanya ini, karena kan, sangat bisa menunjang kehidupan gitu Kak. Tapi aku tuh, ngerasa kayak semakin ke sini bener-bener kayak ini projek udah makin banyak banget dan makin apa ya, Kak. Bisa dibilang kayak udah banyak banget, gitu Kak, dan itu tuh, kayak ada targetnya gitu Kak. Per minggu tuh, harus ada sekitar 20 sampai 30 jam, yang di mana aku mau enggak mau harus ngegenepin Kak. Kalau enggak kan ya, enggak sesuai dengan kontrakku dong. Karena kan, aku udah dikontrak setahun nih, masalahnya ya, jadi bukan bener-bener freelancer, gitu Kak. Nah, jadi kayak aku tuh, bingung gitu. Ini, ini tuh, sebenernya salahku enggak sih, waktu di awal tuh, ngambil pekerjaan ini atau sebenernya tuh, sah-sah aja gitu buat aku ngambil ini karena bener-bener sampe enggak ada waktu Kak, buat diri sendiri.
Yap. Oke, udah lama ya? Oke. Yap. Oke, iya. Oh, yap. Oke. Oke. Iya sih. Oke. Hmm, iya sih, Kak, aku paham banget Kak, dan itu bukan salah kamu juga sih, Kak. Karena kamu juga butuh kan, dengan pendapatan yang harusnya kamu dapatkan kan. Itu wajar banget sih Kak, dan itu bukan salah kamu sama sekali dan itu juga pasti dilakukan oleh banyak orang karena kebutuhan yang mendesak, Kak. Itu normal banget sih, Kak, dan manusiawi banget Kak. Tapi kuk untuk jadwal keseharian kamu gitu Kak, kalau aku boleh tahu itu sesibuk apa sih, Kak, sampai kamu bener-bener sulit banget untuk ngasih waktu bagi diri sendiri dan temen-temen juga, Kak?
Iya. Iya. Oke. Jadi ya, Kak, ya, aku ini kan, kantor dari rumah ke kantor ya, itu tuh butuh waktu sekitar 45 menit sampai 50 menit lah Kak, kurang dari sejamlah kalau untuk berangkat ke kantor. Kantorku tuh masuk jam 9.00, ces sebenernya nggak jam 9.00 sih diitungnya tuh 8:45 Kak, 8:45. Jadi mau nggak mau aku dari rumah tuh berangkat harus udah lebih pagi, Kak. Jadi sekitar jam 7.00 gitu, atau mungkin jam, ya mungkin jam 7:50 gitu, udah harus berangkat dari rumah, mau nggak mau ya, Kak, ya. Dan itu, ya udah sampai kantor nanti tuh pulang sekitar aku benar-benar clock ya, pulang clock itu jam 6.00, keluar. Terus habis itu nanti biasanya tuh kan ada tuh temen-temen kayak nongkrong dululah, atau mungkin kayak sekedar rokok-rokok gitu di, eee, lobi gitu ya, di luar gitu kan. Jadi kayak, apa ya, Kak, ya, kayak butuh waktu banyak gitu loh Kak, entar sampe rumah juga aku, paling udah jam 9.00 gitu kan. Sampai rumah jam 9.00, belum mandi, beres-beres, entar mulai kerja jam 10.00 gitu kan, 10.00 sampai nanti jam 1:00 pagi, gitu. Aku tidur jam jam 2.00 gitu, entar bangun lagi jam 5.00, jam 5:30 gitu. Jadi kayak, haduh, banyak banget gitu, yang dilakuin tuh Kak.
Iya. Oke, oke. Oke. Oh, iya. Oke. Oke. Betul. Yap. Oh, iya sih. Oh. Oke. Oh, iya sih Kak, aku paham banget sih dengan sibuknya aktivitas kamu dan padatnya banget jadwal kamu dalam 1 hari, itu bikin kamu capek, dan kamu bikin males untuk melakukan apapun gitu ya, Kak? Itu normal sih, Kak. Dan, kalau boleh tahu kalau untuk hari libur jadwal kamu, kayak gimana, Kak?
Iya, Kak. Hari libur ya, Kak, ya. Karena di sini posisinya aku tuh ada pekerjaan remote yang harus aku genepin tadi jamnya ya, Kak, ya, mau nggak mau nih, bahkan Sabtu dan Minggu, bahkan Jumat malam tuh kadang aku tuh ngebut kerjain Kak, se kukebut gitu. Jadi, aku baru tidur, kalau hari Jumat biasanya tuh paling sering tidur sekitar jam, menjelang subuh lah Kak, subuh-subuh ke ya kurang lebih subuhlah, ya, di sekitar subuh itu. Terus nanti, pagi tuh bangun paling entar bangun lagi jam 9.00 gitu kan, Kak. Ya, entah beres-bereslah, atau mungkin kayak sekedar makan, sorenya pasti cabut lagi tuh, Kak, entah sama pacarku gitu kan, main kita nongkrong sampai malem lagi. Terus Minggu pagi ke gereja, Kak, Minggu pagi ke gereja, sorenya entah nanti main lagi sama pacarku atau mungkin, paling sering sih, ya udah ya, Kak, ya, lanjut kerja lagi, itu tadi, karena kan targetnya harus 20 jam ya.
Oke? Oke. Waduh. Oke. Iya sih. Oke. Oh. Iya sih bener. Dan oh iya sih, Kak, aku ngerti banget sih, Kak. Bahkan kamu di hari libur pun kegiatannya banyak banget ya, Kak. Ya aku paham sih, Kak, dan itu normal sih, Kak, sebagai manusia kita harus terus berkegiatan, Kak. Tapi kalau aku boleh nanya lagi nih, Kak, apakah memungkinkan, Kak, untuk, eee, mainin hobi, Kakak, bersama pacar, Kakak, gitu, Kak?
Itu tadi, Kak. Boleh. Kalau untuk mainin hobi sama pacarku ya, Kak, ya. Kebetulan pacarku nih bukan tipe apa ya, bukan tipe anak musik gitu. Jadi dia lebih ke ya bisa nyanyi sih bisa, cuma tapi bukan yang bener-bener mendalami ataupun menjiwai gitu, Kak. Dan kebetulan banget nih aku tuh pernah ada masalah karena aku tuh pernah
Oke. Oke.
mendua sama seseorang yang itu juga 1 band sama aku gitu, Kak. Jadi kayak trust issue juga dia gitu.
Iyap. Oke. Oh, iya iya aku ngerti sih situasi kayak gitu, Kak. Karena semua orang juga bisa dibilang hampir pernah mengalami hal yang kayak gitu ya, Kak, jadi aku cukup mengerti sih, Kak. Tapi nih, Kak ya, kalau aku boleh kasih saran nih, Kak, ya tentang waktu kamu untuk sendiri. Biar kamu enggak terlalu fokus banget sama kerja nih, Kak, ya. Kalau bisa nih, Kak, kamu kan tadi bilang dalam 1 hari apa, seminggu sih, Kak, waktu untuk 10 sampai 20 jam itu untuk remote kerjanya itu, Kak?
Apa tuh, Kak? 20 sampai 26 sampai 30 jam, itu per minggu, Kak.
Semi perminggu ya? Nah, kalau bisa nih Kak, menurut aku, kamu selesaikan di hari kerja aja Kak, untuk kerjaan remote-nya. Jadi, itu enggak akan ngeganggu waktu kamu di hari libur Kak. Jadi, hari libur, kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu suka Kak, contohnya tadi kayak nge-band atau ngumpul sama temen-temen, ataupun main sama pacar kamu, gitu Kak. Itu hanya kam hanya bisa kamu lakukan di hari libur aja Kak, Sabtu, Minggu gitu. Nah, jadi hari kerjanya bisa kamu maksimalkan untuk kerja Kak, gitu. Kira-kira kamu sebelumnya udah pernah belum Kak, untuk mencoba hal seperti itu?
Iya. Belum sih Kak. Karena, aku ngerasa kalau aku maksimalin, takutnya malah capek juga, gitu. Tapi, ya benar sih, mending aku capek sekalian gitu, daripada Sabtu Minggu juga enggak punya waktu ya Kak ya. Iya sih masuk akal sih, Kak.
Nah nah iya juga Kak, daripada kamu enggak punya waktu sama sekali kan, untuk diri kamu, untuk temen kamu, apalagi untuk pasangan kamu, mendingan kamu sisihin aja Kak, kayak berkorban lebih banyak di hari kerja, tapi kamu bisa mendapatkan hasil yang setimpal di hari libur Kak, begitu. Dan kalau bisa nih Kak, waktu tidur kamu, itu jangan terlalu sampai kayak subuh, bangun pagi juga Kak, itu kan enggak baik juga ya Kak untuk jangka panjangnya di kesehatan kamu. Jadi, menurut saran aku sih Kak, kamu tidurnya kalau bisa 6-7 jam, gitu loh Kak, sehari Kak. Jadi, kayak misalkan, kan kamu, eee, kelar kerja tuh jam 5.00 ya Kak, terus lanjut lagi kan jam 10.00 sampai jam 1.00 ya Kak, nah kalau bisa itu kayak dikurangin gitu Kak jangan terlalu ngeforsir diri sendiri gitu Kak, walaupun targetnya kamu ada, dan ada target yang harus kamu capai, tapi seenggaknya kamu juga harus mikirin untuk kesehatan diri kamu sendiri gitu Kak, jangan sampai orang-orang sekitar kamu itu menjadi sedih ketika kamu kayak sakit ataupun kamu kayak lemes, lesu gitu loh Kak. Jadi seenggaknya pikirin diri kamu juga dan kesehatan kamu juga Kak.
Iya, Kak.
Nah, kalau bisa, itu kayak dikurangin gitu Kak jangan terlalu ngeforsir diri sendiri gitu Kak, walaupun targetnya kamu ada, dan ada target yang harus kamu capai. Tapi seenggaknya kamu juga harus mikirin untuk kesehatan diri kamu sendiri gitu Kak, jangan sampai orang-orang sekitar kamu, itu menjadi sedih ketika kamu kayak sakit, ataupun kamu kayak lemes, lesu, gitu loh Kak. Jadi, seenggaknya pikirin diri kamu juga, dan kesehatan kamu juga Kak.
Benar. Oke, Kak. Berarti, aku sebisa mungkin ngambil waktunya justru malah di ini ya, Kak, ya, di weekdays gitu ya? Mungkin hari kerja aja. Dengan cara mungkin ini ya, Kak, ya, ngurangin nongkrong, gitu?
Iya, betul. Kalau nongkrong di hari kerja ya, akan lebih baik dikurangin. Karena, eee, menurut aku lebih banyak lebih baik nongkrongnya di hari libur, biar ya lebih puas aja gitu, Kak, kayak enggak ada ngerasa beban dan, enggak a enggak ada rasa harus ngerjain target sesuatu apapun itu, Kak. Jadi, menurut aku, hari libur lebih baik sih, Kak.
Iya juga ya. Oke. Oke Kak, masuk akal sih. Aku bakal coba kurang-kurangin deh nongkrongnya, walaupun ya, yaudah deh enggak apa-apa deh, daripada ya itu tadi, daripada kesehatan juga terpengaruh dan aku jadi enggak punya waktu juga sih, benar sih, Kak, benar kata, Kakak.
Iya. I Iya, benar, Kak, seenggaknya kamu coba ini, dan kamu konsisten. Ke depannya menurut aku pasti akan bakal lebih baik sih, Kak.
Oke, Kak, aku bakal coba lakuin dalam mungkin mulai besok deh, boleh, mumpung besok libur aku coba, yaudah deh, aku blong aja deh, terserah, gitu. Nanti coba aku kerjain sampe ya sebisa aku. Makasih banyak ya, Kak, udah mau dengerin ceritaku ya, Kak.
Heeh heeh. Oke. Iya, Kak, sama-sama, Kak. Semoga konsisten dan sesuai dengan keinginan kamu ya, Kak, sampai jumpa lagi, Kak.